Ja, ja, deswegen. Oder hier um um 24:00: „Hausarzt, zweiter Stock, kannst du deine Bollywood-Lieder ausmachen, muss um 5:00 aufstehen, danke.“ <laughs> Das ist auch so geil.
Ui. <laughs> Schön, ja, aber das ist ja schon irgendwo lustig, ne, so manche. Ja, aber ja, so
Ja gut, aber wenn du halt aufstehen musst um 5:00 morgens, ne, dann ist es halt nicht so lustig. Weil ich kann das auch versch
Ne, wärst denn du aber wenn du das so liest, finde ich das schon lustig, ne? Kannst du deine Bollywood-Musik ausmachen? Wunderbar, ja.
Ja, wenn man's liest schon, ne? Aber Ja. Aber ich muss auch sagen, ich finde halt sehr gut, dass hier die Häu die g äh, Fenster sind richtig gut isoliert, auch die Wände. Also ich habe jetzt immer sehr wenig von meinen Nachbarn gehört zum Glück. Und, klar, manchmal hört man das, wenn die irgendwie staubsaugen oder so da, aber das ist normal. Aber ansonsten
Ah, okay. Ja, aber du wohnst ja in 'nem Haus zusammen mit vielen Parteien, und dann ist das ja
Ja. Ja. Und auch gestern hat eine 'ne Party gemacht im Partykeller, und ich habe dann Ja, ja, die w die sagen Bescheid. Und deswegen sage ich auch, das ist halt gut, dass wir diese Gruppe haben, weil dann weißt du auch, okay, das ist jetzt nicht einfach irgendjemand, sondern, äh, das ist angekündigt. Kannst du dich auch drauf einstellen. Und, äh
Ja, sagen die da Bescheid? Ah, okay. Ja, ja, ja. Kannst du da auch hingehen?
Äh, ne, weil das ist private Geburtstagsfeier. <chuckles>
Ah, okay. Aber ja.
Wär 'n bisschen komisch. Theoretisch könnte ich da hingehen, ähm
Einfach mal: „Hallo,“ ne? „Ich bin die Tante von oben.“ Ja. Ne, aber ich find's ja, aber so 'ne Gruppe kann schon Stress verursachen zwischen Menschen, aber sie kann auch zusammenschweißen, ne? So so grad wenn man so sagt: „Du, ich habe 'ne Feier, komm vorbei.“ Also kann helfen, aber kann auch nicht so helfen, je nachdem, ne? Weil wenn man grad so geladen ist, sage ich mal, und es dann so auf Text so rauslässt, ähm, bereut man's vielleicht später, ne? Also bereuen in man hat sich Feinde gemacht quasi so, ne?
Ja, natürlich. Ja, ja. Ja. Ja.